Okay, e rispetto a questa cosa che dici, del del fatto insomma che ti as avevi un'aspettativa, no, c'era un un un paesaggio che avresti voluto rivedere, sei rimasta, uhm, contenta oppure c'è stata delusione da mhmm, da questo punto di vista?
Sì, sì, assolutamente. Sono rimasta super contenta e anche di più, nel senso che le mie aspettative sono state totalmente b abbattute da dalla realtà che era molto molto meglio di quello che mi ero immaginata. <giggles> Assolutamente. Mh, sì. <giggles> Fatti era la mia paura più grande di arrivare a Edimburgo, per esempio, e dire: "No, oddio, ma è come Milano". <giggles> Esatto. Invece no, <chuckles> è è stupenda e l'atmosfera era veramente magica. Poi, ovviamente, se ci vivi penso che sia un po' diverso, però da turista, uhm, la fantasia è stata battuta dalla realtà, per una volta.
Ah. Beh, bello, bello. Sarebbe stato disastroso e traumatizzante il contrario. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Non non è come me la immagina <chuckles> <chuckles> Okay. Okay. Okay, beh, bello, bella esperienza sicuramente. Ehm, <tsk> e avete, mhmm, e allora, abbiamo detto che è è stato un viaggio un viaggio premeditato, diciamo così, quindi un po' progettato, organizzato, è stata un'organizzazione minuziosa, oppure avete deciso magari, non so, di fare tappa in 2-3 città e quello che succedeva, succedeva nel frattempo?
Mh-mh, se. Sì. Sì, sì, sì, sì. No, è stata minuziosa perché mhmm, diciamo a non prendo meriti, perché io non sono molto brava nella parte organizzativa, è più il mio compagno che, uhm, ama molto l'organizzazione dei viaggi e quindi è lui che, diciamo, ha ha creato un po' l'itinerario. Io gli ho semplicemen detto: "Voglio vedere questo, questo, questo, tu buttalo dentro e fai". <chuckles> Esatto, lui sì, fa sempre così. Ehm, quindi no, è stata è stata molto minuziosa, anche perché siamo andati in punti dove, ehm, era anche abbastanza difficile trovare alloggio.
Mh-mh. Okay. Okay. Ok ha fatto da tour operator. <chuckles> Ah, okay.
Ehm, sì, perché l'idea inizio era andare in van, però poi, mhmm, non lo so, non mi sentivo molto tranquilla a guidare un mezzo che era più grande della mia macchina minuscola, ehm, in mezzo al nulla e quindi abbiamo deciso di
Mh. Okay. Con la guida dall'altra parte, immagino.
ehm, sì, esatto. Quindi d la sicurezza non era non era sicuramente nelle mie corde, in quel caso quindi abbiamo deciso di prender la macchina e quindi dovendo poi, ovviamente, mhmm, <tsk> selezionare anche i luoghi dove dormire, era mhmm, era necessario proprio una una cosa mhmm, un'organizzazione minuziosa, perché sennò si rischiava di non non trovare un posto dove dove dormire. Ehm, quindi no, è stata proprio tappa per tappa, poi punto abbiamo avuto una serie di di problematiche quindi sono saltate alcune tappe, però bene o male l'idea c'era.
Eh. <chuckles> Mh, okay. Mh-mh. Okay.

Allora, mi piacerebbe parlare di di di viaggi e dell'impatto che il viaggio ha su sulla vita, sulla nostra quotidianità. C'è un viaggio che ti ha, uhm, letteralmente cambiato la vita? Quindi un viaggio che, uhm, <tsk> uhm, che hai voluto fare, come come hai deciso di farlo, uhm, raccontami.
Mh mh. Allora, sì! C'è c'è stato un viaggio, che ho fatto circa un paio di di anni fa, che è un stato un viaggio in Scozia, ehm, era un paese che volevo visitare da da moltissimo tempo, ehm, ab dovevo andare durante il 2020, ma ovviamente abbiamo dovuto uhm, rinviare tutto ehm, alla fine 2 anni fa siamo siamo partiti per circa 3 settimane. Ehm, abbiamo deciso di fare un viaggio un po' on the road uhm, che è il genere di viaggio che di solito faccio col mio compagno, ehm, abbiamo proprio organizzato le varie tappe, ehm, secondo me è stato un viaggio il viaggio un po' sì che cambia la vita, perché abbiamo vissuto tantissime avventure, alcune anche disastrose che però <chuckles> ci hanno fatto un po', mhmm, un pò conoscere meglio il paese e diciamo affrontare anche un po' i nostri limiti personali, ecco.
Sì. Oka Mh. Okay. Mh. <chuckles> immagino! <chuckles> Okay. Okay, molto bello quindi, diciamo un viaggio un viaggio insegnativ im im uhm, come si dice, didattico impe no, stavo dicendo che ti insegna qualcosa, però non era quello non era quella la parola! <chuckles>
Mh-mh. Impegnativo e didattico, esatto. Sì <laughs>
<inhales> Ehm, mi dicevi che era, uhm, un viaggio, uhm, beh cioè hai visitato un paese che volevi vedere da da da molto tempo, posso chiederti, uhm, che cos'è che ti spingeva, che ti attraeva di questo di questo paese?
Sì.

Ah, okay, vedi che carini? <chuckles>
<laughs> Sì, sì, sì, le abbiam portate, le abbiam detto: "Non voleva ha voluto i soldi? Va bene, allora le portiamo la pasta, il sugo di pomodoro, ehm, le facciamo fare la carbonara signora". Ehm, quindi ci siam fermati a pranzo da lei, poi ha cucinato il mio mio compagno, gli ha fatto una sottospecie di amatriciana, ma proprio
Ah-ah. oka Okay. Okay, v vabbè, con quello che avete trovato. <chuckles>
fatta un po' all'inglese, ecco <laughs> Esatto, e quindi abbiam mangiato co la signora, poi siamo siamo ripartiti. <chuckles>
<chuckles> Ah, siete stati molto carini. Cioè, non non è non era scontato né che la signora vi ospitasse né che voi, ehm, insomma, uhm, tornaste indietro per rin per fare questa cosa molto carina.
Sì, è stato, uhm In infatti, mhmm Eh sì, no, non potevo, cioè poteva essere mia nonna scozzese, non potevamo non, ehm, non tornare. No, t ammetto che è stato è stato bello è stato strano, ma è stato bello, perché, ehm, si è siamo proprio entrati in contatto pienamente con la la cultura comunque loro, no, cioè la sera cercare di chiacchierare con questa signora, col nipote che faceva da traduttore, ehm, che c'ha raccontato un po' com'era cambiato il paesaggio scozzese nel corso del tempo. Aveva 80 anni questa signora, quindi ne aveva viste un po'. Ehm, e quindi quello è stato, ammetto bello, forse la parte addirittura più bella del del viaggio, perché, ehm
<chuckles> Eh, sì. <chuckles> Mh. Eh, posso immaginare. Sì, ehm
Spero non mi ricapiti più, però <chuckles> di bucare nel nulla, però.
Quindi diciamo che <laughs> Quindi diciamo se ti se ti chiedessi, ehm, qual è un episodio o qual è una persona, appunto, che ti porti che ti porti dietro da questo viaggio, probabilmente mi racconteresti questa storia?
<chuckles>